Mhm. Okay. Also, äh, sich Konkurrent da bei selbst ist, also, für sich selbst, äh, ja. Also ist dir das persönlich dann auch wichtig, äh, dass du dann für dich selbst auch, äh das, was du sagst, auch zu dir passt, also, du das auch fühlst und so?
Ja. <giggles> Genau. <giggles> Äh, ja, das würde ich schon sagen. Also so, das das Authentische ist mir schon wichtig, dass ich äh, dass ich für das stehe, was ich sage und ja, dass ja, wenn man jemanden kennt, dann kann man ja immer so 'n bisschen antizipieren, so wie er sich in bestimmten Situationen verhält. Und ich finde, das sollte auch bei 'ner guten Serienfigur dann irgendwie passen.
<giggles> Okay. <giggles> Ja, genau, authentisch. <chuckles> Mhm. Okay. Mhm. Okay. Ja, äh, du sagst jetzt, guten S gute Serienfigur, äh f äh f sollte es passen. Wa gibt es da ein Beispiel, das du mir nennen kannst oder hast du da irgendwelche Sendungen, die dir gefallen oder Filme, wo wo du dir oder wo du das oder was du gerne anschaust?
<chuckles> Ähm, ja klar, also, vielleicht e erst mal, um es ein bisschen spannender zu machen, ähm, so 'n Negativbeispiel. Also, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber „Game of Thrones“ war ja so eine der der größten Serien, ähm, unserer Zeit und äh, if äh, HBO oder so kam das. Aber mhm.
Mhm. Okay. A Amazon, glaube, irgendwie? Zur Verfilmung? Okay. Ah, also nicht direkt über Primeverfilmung oder so oder irgendwie. Ah, okay, alles klar.
Genau, genau. Ähm, und das war eigentlich so immer so 'ne Topserie, weil alles gepasst hat, aber so das Ende hat für viele die Serie ruiniert, weil eben genau das, was ich angesprochen habe, nicht gepasst hat. Die die Charaktere haben auf einmal so komplett, ja, irrationale Entscheidungen getroffen, die gar nicht zu der bisherigen Geschichte gepasst haben.
Mhm. Ja. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm.